Olha, a gente foi muitas vezes já pra Filadélfia, que é aqui do lado, eh, mas foi a pra pra Filadélfia, a gente sempre vai pra festinha que tem lá. Tem uma festinha que a gente gosta de ir lá, e aí normalmente, é de sábado, sábado à noite, assim. Aí a gente aproveita, passa a gente não vai tão cedo, mas a gente passa um uma noitezinha lá, vai pra alguns bares, depois vai pra essa festinha. Depois vai comer lá o o philly steak e volta pra casa. Só que, assim, a gente chega em casa 6h, né, acabado.
<chuckles> Nossa, mas mas me conta, onde você mora atualmente e quanto tempo, eh, dura essa viagem até Filadélfia?
É, tudo Hum. Tá. Bom, eu moro em New Jersey, moro bem pertinho da de Nova Iorque, da cidade de Nova Iorque. A Filadélfia daqui deve dar 1 hora e 20 de carro mais ou menos, 1 hora e meia. É, não é muito longe não. Então dá pra ir dá pra ir e voltar, assim, no mesmo dia, sabe, não é nada
Uhum. Ah, pertinho, não é longe. Aham, mas por que Filadélfia? Só por causa dessa festa ou tem mais alguma coisa lá?
Não, porque a gente começou a ir lá por conta dessa festa, realmente que que um amigo meu, eh, falou: "Ai, vamos vamos vamos pra Filadelfia, conhecer fe coisas novas, tipo, festas, bares novos", e a gente foi e a gente gostou muito. Acabou fazendo amizade com o pessoalzinho e aí é uma festa que ela não tem sempre, assim, tem é uma vez a cada 1 mês, às vezes a cada 2 meses, sabe, então é de vez em quando. Aí a gente vai pra sair um pouco da da nossa do que a gente costuma fazer aqui, porque pra ir pra Nova Iorque daqui onde eu moro também é perto, só que e também dá 1 hora e pouquinho, assim, sabe.
Aham. Sim. <chuckles> Mas eu fiquei curioso sobre essa festa. Você pode me falar mais sobre essa festa? Eu fiquei curioso, que tipo de festa é essa? <laughs>
Porque é trem, metrô e tal. Hum. <laughs> Ah, é um é uma festa é uma balada normal, assim, tem é que tem um público é muito específico, assim, do no da nossa bolha, então, eh, meu amigo gosta muito de ir, aí ele que começou. Mas na verdade a gente começou a ir pra Filadélfia, eh, porque lá ingresso os ingressos de show são mais fáceis de comprar e mais baratos, assim. Então, por exemplo, sempre quando tem show aqui na na região ou Nova Iorque ou New Jersey, Filadélfia é o próximo ponto deles de show, sabe, e normalmente Filadélfia é muito mais barato ingresso, então a gente já foi em shows, assim, que a gente pagou $15. É bem mais barato, por exemplo, teve, eh, jogo também, né, teve o Palmeiras jogou aqui na aqui em New Jersey e tal, quando ele jogou em Filadélfia a gente comprou ingresso por $15.
Ah. Uhum. Oh, bem barato. Nossa, mas por que é mais barato lá? Tem algum motivo?
E Ca

Aham, é uma era uma praia eu não sei que cidade do Canadá você morou.
Eu morei em Vancouver, era bem longe de Toronto. Sim, sim muito longe.
Ah, você morou do outro lado, né? Isso, bem longe. É, mas lá em Toronto tinha tem umas ilhas tem um, tipo, uma ilha, assim, né, que é um parque. Ai, esqueci o nome. E também só fica aberto no no verão, porque inverno, né, está tudo congelado. Aí é. Aí lá você podia beber na praia, mas meu amigo falou que era só lá que você podia beber, assim. E só você só podia ficar com a bebida, eh, na na areia, assim, você não podia andar pelo parque e beber. Você podia beber na praia, mas não podia sair.
É, <laughs> nadar no inverno. <laughs> Sério, só lá? E me conta, quantas vezes você chegou a ir no Canadá?
Ah, eu já fui para o ca eu já fui para o Canadá. Eu fiz intercâmbio no Canadá, né, quando eu era mais novo, em 2016, durante as férias da faculdade é. E aí, acho que já fui mais umas 2 vezes para o Canadá depois disso?
Oh, sério? Sério, mas foi Toronto mesmo?
É, foi tudo Toronto, aham.
E você chegou a ir em festa em Toronto?
Nunca fui para Vancouver. Fui, em Toronto tem uma rua bem legal que tem uns bares e tal, eh, mas é o mesmo rolê, assim, né, não pode beber na rua, não eh, é pequeno, é um espaço assim, é um pedaço pequeno de bares, assim, a de nem se compara com São Paulo, nem chega perto.
Uhum. Sim, eu eu Sim, eh eh <laughs> Sério, São Paulo é o melhor do mundo para você para festa.
Com certeza. Não, eh eh, com certeza é o melhor do Brasil, é o me eh, tudo assim. São Paulo, depois vem Rio, Rio também é muito bom. Não não se não se compara, e olha que assim, eu já fui em já fui para festa em muitos lugares, assim, tipo, Barcelona é legal mas também, tipo, não é igual São Paulo. Londres é ok, então assim